Mais est-ce que tu vois b heu, des côtés quand même négatifs à ça? Ne par exemple, heu, si, voilà, si tu tu estimes que tu n'as pas forcément, heu, besoin de voir cette personne parce que tu connais déjà son actualité via les réseaux, est-ce que tu tu as déjà vécu ça ou pas trop?
Alors, je pense pas que ce soit quelque chose que je ressens, tu vois, hem, pour une personne, heu, heu, je vais dire que j'aime bien ou avec qu'il y a un vrai lien. S'il y a un vrai lien, le fait de voir, heu, une photo, heu, sur son profil, heu, Instagram ou Facebook ou je ne sais quoi, au contraire, je pense que ça va me donner envie de prendre des nouvelles d'elle.
OK. D'accord, donc tu vas immédiatement, heu, contacter la personne, heu, par rapport à ce qu'elle a posté? OK, OK. Donc c'est une occasion de ouais, de lancer un sujet.
Ouais. Ouais, ouais, mais à l'inverse oui, c voilà, c'est exactement, c'est une occasion, ouais, de, mmh, de bah, d'entrer en contact avec elle. À l'inverse, si c'est une personne pour qui j'ai pas spécialement d'affinité ou, tu vois, qu'on s'est croisés une fois comme ça et qu'on s'était échangés nos profils, effectivement, le fait de voir des ses photos, heu, sur ses réseaux sociaux, ben, ça va peut-être justement me dire: «Bon, bah, OK, il se passe ça pour elle, donc je sais que tout va bien pour elle» et et je prends pas plus de nouvelles que ça.
Ouais. Mmh mh.
Donc, en f
Et du coup, ça te satisfait ça, heu, de savoir, heu, que s OK, c'est suffisant.
Oui. Ouais, parce qu'au départ il y avait pas un grand lien.
D'accord et tu vois tu tu trouves ça, heu, tu tu penses que, voilà, ne d'avoir des gens sur ton profil, heu, sur z ou en followers, par exemple, qui n'ont pas, heu, de grands liens avec toi, tu tu trouves ça bénéfique? Tu trouves ça bien ou est-ce que tu tu tu penses que c'est pas nécessaire?
Ouais. Mmh.